Hi, grüß dich, und zwar ich würde gerne über, na ja, über mich sprechen oder beziehungsweise über 'n Problem von mir. Ähm, und zwar geht es da in Richtung Stressmanagement und meine Selbstg mitgefühl und Achtsamkeit und, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich das alles irgendwie nicht so gut beherrsche. Also, ich würde sagen, dass mein Stressmanagement auch sehr ausbaufähig ist. Ich, ähm, befinde mich einfach aktuell in so 'ner stressigen Situation, die so 'n bisschen gepaart ist mit Angst vor Veränderung oder vor den Konsequenzen der Veränderung und, ähm, das stärkt halt mein Stresslevel oder <sighs> ein gewisses Stressniveau. Ähm, und, ähm, ich versuche auch immer, in mich selbst reinzublicken, zu überlegen: „Okay, was könnte besser werden? Was könnte schlechter werden? Wo liegt da deine Verantwortung? Wo liegt die Verantwortung woanders?“ Und ich habe das Gefühl, ich kratze immer eigentlich s recht gut an der Oberfläche. Also, ich weiß, in welche Richtung das gehen soll, aber irgendwie gehe ich nicht diese letzten letzten noch notwendigen Meter, um, ähm, dem Ganzen 'n bisschen näher also, dem Kern 'n bisschen näher zu kommen und irgendwie, ich erhoffe ich mir einfach durch unser Gespräch, dass, ähm, eventuell so 'ne gewisse Erleuchtung, ähm, einkehrt oder einfach ich freue mich ja auch schon, einfach nur drüber zu sprechen, 'n bisschen Dampf ablassen und wäre einfach dankbar, wenn du Tipps hast, 'n offenes Ohr oder, ähm vielleicht einfach unsere Unterhaltung, dass ich, äh, Sachen realisieren kann, ähm, die mir ganz guttun oder vielleicht 'n neuen Blickwinkel schenken.
Ja, äh, würde ich gerne sagen, einmal für dich als Entlastung vielleicht, du bist nicht alleine. Es gibt superviele Leute, die haben auch ähnliche Situationen, dass denen einfach das nicht so gut gelingt, dieses Stressmanagement zu bewerkstelligen und dass es dann irgendwie 'n bisschen verbunden ist mit so Angst, die man hat gegenüber irgendwelchen Veränderungen oder sich selber und den verliert von sich selber beispielsweise oder von irgendwelchen Idealen. Wollte ich dir einfach nur mal vorab sagen, wirklich gar kein Problem. Ähm, ich kann dir natürlich nicht versprechen, dass du quasi jetzt so eine Erleuchtung bekommst, äh, wie du die die am Anfang gesprochen hattest. Aber lass uns doch gerne vielleicht 'n bisschen drüber reden, wie du schon sagtest und vielleicht finden wir wirklich gemeinsam irgendwie 'ne kleine Methode oder so was, äh, die du dann ausprobieren kannst und guckst, ob dir das hilft irgendwie zu dem Thema Stressbewältigung und zwar vorab würde ich dich einmal gerne fragen wollen, wenn's z nicht zu persönlich ist, ähm, und zwar bei diesem Angst vor Veränderung hattest du angesprochen gehabt, dass es dich sehr, sehr stresst. Was genau spürst du oder wo spürst du die größte größte Angst? Kannst du oder gewichtest du Angst überhaupt?